तो, हाल-फ़िल्हाल में मतलब मुझे एक मतलब नौकरी का प्रस्ताव आया था और वहाँ मुझे अपना मतलब ग्रोथ भी दिख रही थी। जैसा बोलो कि वो कंपनी भी अच्छी थी। तो मैं ना अपने क्षेत्र से दूसरे शहर में आया और वहाँ मुझे काम भी अच्छा लगा। ठीक है, सब कुछ सही चल रहा है पर काम के चलते ना कहीं न कहीं जैसे मैं अब घर का सबसे छोटा लड़का हूँ, मेरी 2 बहनें थीं, उनकी शादी हो चुकी हैं। तो कहीं न कहीं जो मेरे माँ-बाप हैं घर में ना, उनकी अब उम्र भी बढ़ रही है और कहीं न कहीं वो एक बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मेरे माँ-बाप बुढ़ापे की ओर जा रहे हैं तो मैं मतलब उनके लिए जब उन्हें वो चीज़ें मतलब बुढ़ापे में जैसे कुछ भी दिक़्कत हो, कुछ हो तो उनके लिए मैं वहाँ पर रह पाऊँ जहाँ पर वो हैं और मैं उनके साथ रहूँ। और पर मैं भी जैसे दूसरे शहर में हूँ अपने जॉब के चलते तो मैं वो चीज़ों के बारे में अब ऐसा सोचने लगा हूँ ना कि मुझे अपने घरवालों के पास जाना चाहिए क्योंकि जब मुझे उनकी ज़रूरत थी, जब बचपन से लेकर जब मेरा कॉलेज का समय था, उन्होंने पढ़ाया-लिखाया और जब मैं शुरुआत में जॉब भी गया तो मुझे पैसों की भी कमी थी तो उन्होंने प्रदान करे वो। पर कहीं न कहीं अब उनकी उम्र बढ़ रही है, वो बुजुर्ग हो रहे हैं, तो मुझे उनके पास आना चाहिए। पर अब जॉब भी ऐसी है कि शहर में कि अभी मैं लग रहा हूँ, मैं अपने करियर की तरफ़ भी ध्यान दूँ और माँ-बाप भी बूढ़े हो रहे हैं। तो इस चीज़ के कारण मैं काफ़ी चिंताग्रस्त रहने लगा हूँ और आप थोड़ा सुझाव दें इस बारे में तो मैं बेहतर महसूस करूँ।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल, मैं इस विषय पर आपकी समस्या पर अवश्य आपके साथ चिंतन करना चाहूँगा, बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे इस योग्य समझने के, कि मैं आपकी समस्या के बारे में सोचूँ। और सबसे पहले किसी भी समाधान पर पहुँचने से पहले मेरे कुछ प्रश्न होंगे आपसे, जिसमें पहला प्रश्न मेरा ये होगा कि आपके माता-पिता का स्वास्थ्य अ, वर्तमान समय में किस प्रकार का है और क्या भूतकाल में किसी प्रकार की स्वास्थ्य समस्याएँ उनको हुई हैं? साथ ही साथ उनकी दैनिक देखभाल की ज़रूरतें किस प्रकार की हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं, जो वे स्वयं नहीं कर पाते हैं और उन्हें कहीं न कहीं आपकी ज़रूरत होती है अपनी दैनिक देखभाल या दैनिक जो उनकी ज़रूरतें हैं उनके लिए क्या अ, ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए अ, आपकी ज़रूरत उन्हें है?
जी, अगर मैं बताऊँ ना तो पिताजी का तो चलो भगवान की दुआ से, मैं कहता हूँ ऐसा ही सही रहे, उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी ऐसी दिक्कत नहीं है, पर माताजी को लेकर ये है कि देखिए उनका बीपी का उनकी दिक्कत रहती है, उनको शुगर भी है और कहीं न कहीं उनको एक स्लिप-डिस्क की भी समस्या है, जब मैं अपने क्षेत्र में था ना, जब मैं वहाँ पर नौकरी कर रहा था, तो मैं उन्हें फ़िज़ियोथेरेपी होती है ना जो, वहाँ पर ले गया था और वहाँ पर मैं ले जाता भी था उन्हें कभी उन्हें दिक्कत होती थी तो, जैसा मैंने आपको बताया कि मतलब देखभाल की ज़रूरत है अगर घरवाले को क्यों है, आप ये पूछें ना तो घर का मैं इकलौता लड़का हूँ। उनकी देख-रेख करने वाला भी कोई नहीं है और म ये समस्या मतलब जैसे मेरे माताजी को कभी कमर का दर्द हो जाता है या कुछ, तो मैं जब घर में रहता था, तो मैं वो चीज समझ पाता था। मैंने कहा, "चलो, चल लेते हैं फ़िज़ियोथेरेपी" तो वो कहते थे, "हाँ, ठीक है, चल लेते हैं" और वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मतलब उनको आराम भी पहुँचाती थी। पर कहीं न कहीं अब मैं घर से बाहर नौकरी कर रहा हूँ, वो अपनी दिक्कतें मतलब बताते तो हैं, पर स्पष्ट रूप से नहीं बताते हैं, वो झेल रहे हैं मतलब मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं उनकी आवाज़ में, उनकी बात में मुझे ये चीज महसूस होती है एक दर्द और कहीं न कहीं मैं फिर मतलब हताश महसूस कर रहा हूँ कि मैं बाहर क्षेत्र में नौकरी करने दूसरे शहर में क्यों ही आया हूँ जब मेरे मतलब घरवाले, जैसे बुढ़ापे के एक दौर से गुजर रहे हैं और थोड़ा उन्हें पीड़ा का सामना करना पड़ रहा है। तो इस चीज को लेकर काफ़ी चिंतित हूँ।
जी। हुँ। जी। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से अ, एक गंभीर चिंतन में आप हैं और वाक़ई ये अ, चिंतन कहीं न कहीं स्वाभाविक है। क्योंकि जब बढ़ती उम्र के चलते हमारे माता-पिता अ, कहीं न कहीं धीरे-धीरे वृद्धावस्था की ओर बढ़ते हैं तो कहीं न कहीं ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं और बिल्कुल हमारा भी वही कर्तव्य है जिस प्रकार उन्होंने हमारे बचपन को कहीं न कहीं अच्छा बनाया हम भी उनकी वृद्धावस्था को अवश्य अच्छा बनाएँ। वाक़ई एक सराहनीय कार्य आपने किया कि कहीं न कहीं आपने अपने माताजी को अ, इस तरीके से फिज़ियोथेरेपी ले जाते थे जिसके कारण उन्हें आराम भी उ मिला। बिल्कुल मैं सराहना करना चाहूँगी आप चाहूँगा आपकी। और उसके पश्चात अगर बात करी जाए कि आपकी समस्या को थोड़ा और कहीं न कहीं विस्तार से जानने के लिए मुझे कुछ और प्रश्न आपसे करने होंगे। जिसमें मेरा प्रश्न ये होगा कि आपका जो कार्य है वो सबसे पहले तो कह सकते हैं कि अ, जैसा कि आपने बताया कि आपके ए क्षेत्र में नहीं है, आप कहीं न कहीं अपने शहर से बाहर हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि किस प्रकार से अ, कितनी दूरी है लगभग आपके घर से आपके कार्य की? क्या टाइम टेबल रहता है आपके कार्य का? और कहीं न कहीं कह सकते हैं कि अ, क्या आपको कुछ छुट्टियाँ मिलती हैं जिसमें जाकर के आप अपने घरवालों की देखभाल कर सकें हैं, अपने माता-पिता की देखभाल कर सकें ऐसा कुछ?
जी। हाँ जी। जी, अगर मैं बताऊँ तो मतलब जिस शहर में मैं अभी कार्यत हूँ, तो वहाँ से मेरे शहर की दूरी मतलब 5-6 घंटे होगी और ट्रैफिक के चलते 7-8 भी हो जाती है। पर जैसे मेरा शनिवार और रविवार ऑफिस से छुट्टी रहती है तो 1 महीने में ऐसा होता है मैं एक बारी चले जाता हूँ। पर कहीं न कहीं देखिए दूसरे शहर में हूँ थोड़ा खर्चा भी चलाना पड़ता है वहाँ पर क मतलब किराया देना है कमरे का, खाने-पीने का भी खर्चा है और घर में भी पैसे प्रदान करने होते हैं। तो उसके चलते कहीं न कहीं जैसे शनिवार और रविवार को मैंने बोला, महीने में 1 बार ही तो मैं जाता ही हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं हर हफ्ते भी चले जाऊँ पर कहीं न कहीं ये आय के चलते भी ना मैं ये चीजें कर नहीं पाता हूँ और यही चीज़ें अगर मैं बताऊँ तो थोड़ा दिक्कत और परेशानी देती है जी।
जी। हाँ जी। जी, जी, बिल्कुल। मैं समझ पा रहा हूँ कि किस तरीके से कहीं न कहीं आपकी जो आर्थिक स्थिति है, उसमें भी कहीं न कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, जिसके चलते आप अपना पूर्ण शत-प्रतिशत नहीं दे पा रहे हैं और बिल्कुल देखिए अगर हम आम मनुष्यों की बात करें तो आज के समय में कहीं न कहीं इस तरीके की चीज़ें अ, देखने को मिलती हैं और जो कि वाक़ई एक चिंता का विषय है। अ, लेकिन आप घबराएँ नहीं, हम अवश्य इसके किसी न किसी एक बेहतरीन पहलू तक पहुँचेंगे और उससे पहले एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे ये करना चाहूँगा कि आपके परिवार में ऐसा कोई और है अ, आपकी बहन है या फिर किसी आपने मेड को रख रखा है अ, जो कहीं न कहीं इस तरीके की मदद में अ, कह सकते हैं इस तरीके की परेशानियों में आपकी थोड़ी मदद कर सके अ, या फिर कोई अ, कह सकते हैं अ, कोई नर्स आपने अ, रखी हो तो ऐसा कुछ आपने अ, करने की कोशिश करी?
हुँ। जी, अगर मैं बताऊँ तो नर्स और जैसे मेड हो गया तो वो तो मतलब इतनी अभी ऐसी स्थिति नहीं आई है मेरे घर वालों की, भगवान ना करे कभी आए भी, वैसा तो कोई अभी मुझे लगता है हाल-फिलहाल में ऐसा कोई मतलब मंज़र नहीं है। पर मैं बताऊँ तो अगर मदद करने के विकल्प तो जो मेरी बहन ही है, वो मतलब शादी से पहले भी मतलब मेरे माँ-बापों के लिए मतलब होता ही है जो घर की बेटी रहती है, वो उनकी मतलब देखभाल करती थी। पर अभी ऐसा होता है कि कभी ज़्यादा दिक्कत हो गई मम्मी को, तो कहीं न कहीं मेरी बहन आ ही जाती है। पर ऐसा है अब उनकी शादी हो गई है, उन्हें अपना घर भी सँभालना है, ससुराल में भी देखना है, तो वो देखभाल मतलब ऐसे निरंतर रूप में नहीं कर पाएँगी। तो कहीं न कहीं यही दिक्कत है कि जैसे कि मेरी बहन आ जाती है कभी ऐसा कष्टकारी कोई समय होता है, पर वो हर समय मेरे क मतलब घर वालों के लिए उपस्थित नहीं है। तो वही चीज़ मुझे अब थोड़ा ऐसा मतलब खेद देती है कि, मैं क्यों नहीं हूँ उस चीज़ के लिए वहाँ? तो बिल्कुल जी, इसी चीज़ से अभी थोड़ा मतलब पीड़ित रहने लगा हूँ।
जी, जी, बिल्कुल, मैं समझ पाया आपके इस समस्या को और बड़े अच्छे तरीके से मैंने आपकी सारी बातें, सारे उत्तर मैंने सुने अ, जिसके कहीं न कहीं फलस्वरूप मैं आपकी समस्या को समझने में सफल भी हो पाया और सलाह के तौर पर मैं ये कहना चाहूँगा, कि कहीं न कहीं जो आपके माता-पिता जी हैं अ, जैसा कि आपने बताया कि थोड़ी कहीं न कहीं स्थिति अ, भगवान की दया से उनकी बेहतर है। तो, मैं ये कहना चाहूँगा कि इस अ, तरीके से जो कार्य वे स्वयं नहीं कर सकते हैं, कहीं न कहीं जो आपके अ अ, पड़ोस में आस-पड़ोस कहीं न कहीं कई अ, कई लोग ऐसे होंगे जिनके साथ आपका व्यवहार बहुत अच्छा होगा, तो उनसे मदद माँगना एक अच्छा विकल्प हो सकता है। देखिए, अगर बात करी जाए तो कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अ, बुज़ुर्ग माता-पिता जी नहीं कर सकते हैं, चाहे वो भार उठाने की चीज़ें हो या कुछ ऐसे कार्य जो अ, उनके लिए कह सकते हैं अ, तर्कसंगत नहीं है, तो बिल्कुल उसमें किसी अन्य की मदद लेने में किसी प्रकार की झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप वहाँ पर अवेलेबल नहीं हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि अ, उस शहर में आपके कुछ मित्र रहते हों, तो कहीं न कहीं कोशिश करें कि जैसे आप हफ्ते अ, सॉरी महीने में आप अगर 1 बार चले जाते हैं, तो बाकी बचे 3 हफ्तों में, कहीं न कहीं अपने किसी मित्र से अ, उम उम, कह सकते हैं घर पर जा भेजकर के अ, हाल खबर ले लें और अपने मित्र से कहें कि जाके ज़रा सा अ, मदद के तौर पर वे घर पर देख लें, माताजी-पिताजी के साथ बैठ जाएँ 1 घंटे, तो इस तरीके से चीज़ें जब आप कहीं न कहीं ट्रैक करने की कोशिश करोगे, तो एक जो कहते हैं ना कि एक जो समर्थन, एक जो सपोर्ट आपका दूर से भी बना रहेगा, वह बड़ा कारगर होगा। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो रोज़मर्रा के कार्य हैं, देखभाल के लिए उनकी जो चीज़ें हैं, उसका कहीं न कहीं एक आप अ, कह सकते हैं कि एक निश्चित जो है ब्यौरा अ, तैयार करें या सोचें-समझें और उस तरीके से कार्यों को बाँट दें कि कहीं न कहीं कुछ ऐसे कार्य जो उनके हैं अ, वो एक फिक्स्ड तौर पर होने चाहिए, जैसे अ, मान के चले उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वह नियमित रूप से वहाँ पर अ, कहीं न कहीं उपलब्ध होनी चाहिए, फिर चाहे वह आपको अ, ऑनलाइन तरीके से ही क्यों न करानी पड़े। फिर मैं आपसे अंतिम रूप में ये कहना चाहूँगा कि अ, जो आपकी स्वयं की सीमाएँ हैं, जैसे आपने वित्तीय सीमाओं की बात करी, या कहीं न कहीं अ, अपने कार्य की बात करी, तो मैं कोशिश कर अ, आपको कोशिश करने की बात कहूँगा कि कहीं न कहीं आपको जो है अ, अपने अ, खर्चों पर थोड़ा-सा नियंत्रण करना चाहिए, कोशिश करें कि अभी फिलहाल के लिए क्योंकि कहीं न कहीं वित्तीय जो चीज़ें हैं, वह बड़ा मायने रखती हैं जीवन में और जिनके कारण आपको कहीं न कहीं असहजता भी महसूस करने को पा रहे हैं, कोशिश करें अनावश्यक खर्च से बचें, साथ ही साथ जो आपका कार्य है इसमें ब्रेक लेने की कोशिश करें, जैसा आपने बताया सैटरडे-संडे को छुट्टी होती है, तो आप कहीं न कहीं कोशिश करें कि महीने में जैसे आप 1 बार जा रहे हैं, आप उसी अनावश्यक खर्च से अपने अ, आर्थिक स्थिति में थोड़ा-सा सुधार करके महीने में एट लीस्ट 2 बार तो जाएँ ही जाएँ। इस तरीके से आप उनके प्रॉपर अ, कह सकते हैं टेस्ट कराएँ, उनके मेडिकल टेस्ट कराएँ और जब भी जाएँ तो डॉक्टर से थोड़ा-सा प्रिस्क्रिप्शन लें, इस तरीके से चीज़ें अ, कहीं न कहीं तरीके से चल पाएँगी और आपको अ, आपके दिमाग में मनो-मस्तिष्क में जो चिंता का विषय है, वह भी थोड़ा कम हो पाएगा। तो इस बात के साथ मैं आपसे उम्मीद करता हूँ, कि कहीं न कहीं आप अगर मेरी सलाह को फॉलो करेंगे, तो आप इस समस्या से कहीं न कहीं धीरे-धीरे छुटकारा अवश्य पाएँगे और एक अ, अच्छे तरीके से भली-भाँति अपने माता-पिता की देखभाल कर पाएँगे।
हुँ। हुँ। जी, बिल्कुल, कहीं न कहीं मैं आपकी बात से पूर्ण रूप से सहमत हूँ और मुझे अब काफ़ी अच्छा लग रहा है आपकी सलाह सुनकर, तो इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा तहे दिल से।
जी, आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद। शुभ-रात्रि।